Mmh.
Ça, je peux pas le nier. Par contre, ce qui me déplaisait, c'était de, bah, de vendre des trucs qui clignotent, qui me parlent à moitié, tu vois? Je suis pas ingénieure. La robotique, c'est rigolo, mais c'est rigolo, heu, dans dans les mangas, quoi. C'est pas voilà, dans dans l'industrie. Bon, c'est voilà, c'est pas en tout cas, c'est pas c'était pas mon kiff absolu, quoi <chuckles> C'est ça.
OK. C'est pas passionnant pour, heu, pour toi, en tout cas. Est-ce est-ce que sur ces 10 années, tu l'as vécu, heu, comme un l un manque, le fait que, du coup, tu te tu puisses pas, heu, oui, toucher à tout, heu, toucher à des sujets qui, justement, te te passionnent? Est-ce que c'était un manque ou c'est plutôt c né d'un désintérêt?
Mmh. Non, c'est un manque à vivre, en fait. Je je sais pas, si tu vois? J'étais pas désintéressée par mon travail, mais j'étais juste pas comblée, en fait
D'accord, OK. Mmh. D'accord, OK
par ce que je faisais, donc j'aurais pu continuer, mais heu, je il m'aurait toujours manqué des des choses à vivre, quoi.
Et est-ce qu'il y a eu un Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur fort, heu, justement, sur cette, heu, bascule, de passer des 10 ans de d'environnement corporate dans une, heu, grande entreprise, à, heu, à une remise en question vers, heu, bah, beaucoup plus d'inconnu, finalement.
Ouais, ouais, il y a évide ouais, ouais, il y a eu un élément. Enfin, il y a eu 2 choses. Il y a la 1re chose, c'est la crise de la trentaine
OK.
où en fait, on
Ah, je connaissais pas ce terme, j'ai je suis entré dans la trentaine récemment. J'espère que ça va pas me tomber dessus. Est-ce que tu peux le
Ah non, je viens de l'inventer. <laughs> Ah, on sait jamais, méfie-toi, re regarde derrière toi, des fois, que ça vienne par derrière, tu sais pas, mais en tout c
est-ce que tu peux le décrire un petit peu?
Ouais, bien sûr, bah, c'était simplement, tu sais, moi, dans l'éducation que j'ai reçue dans un finalement, dans un cadre assez rigide où, bah, comme je te disais tout à l'heure, tout devait être prédéfini, voilà, je veux dire, on m'a payé des super études, il fallait des bonnes notes, il fallait prouver qu'on était à la hauteur des des attentes parentales, et cetera, et moi j'avais un j'avais un gros une grosse demande de reconnaissance de mon père, et du coup, eh ben, c'est ça qui m'a tenue dans ce système là aussi longtemps, tu vois?
D'accord. Mmh. OK. Et c'était elle était caractérisée, cette, heu, demande, enfin, s vous vous vous s c'était une discussion que vous aviez déjà eue, ou c'était plutôt latent?
Bah il oui, hem d Bah, c'était très latent. Mon père m'a jamais dit noir sur blanc: «Tu feras ça et que ça», quoi, évidemment, mais il s'attendait à ce que sa fille réussisse au moins autant que lui, quoi, et ça, c'était c'était palpable, cette attente là. <chuckles>
OK. Et en Et tu t'en es libérée en te disant, heu: «Bon, j'ai fait 10 ans, heu, ça y est, c'est bon, je peux passer à autre chose et et davantage me connaître» <chuckles> ou heu, ou plutôt avec une, heu, v volonté de rupture?
Ça y est, j'ai prouvé mon <chuckles> ouais.